Hello.
Hi, chào bạn.
Ừm, chào bạn nha, không biết ngày hôm nay của bạn thế nào ạ?
Ờ, ngày hôm nay của mình gần cuối tuần nên mọi thứ cũng khá là êm đềm.
Ừ, cuối tuần à. Ừm. Ô kê.
Ừm, còn ngày của bạn như thế nào?
Hôm nay của mình cũng cuối tuần rồi ấy, cũng khá là ô kê nhưng mà cũng muộn rồi hơi buồn ngủ mà mình đang tính là thức đến sáng xong đi ăn sáng luôn này, lâu rồi chưa đi ăn sáng. <laughs>
À, à. Ồ, <laughs> nhưng mà, kiểu, ơ, hổng biết là khi bạn đi ăn sáng mà bạn có, kiểu, đem đồ theo để đựng hông? Hay là
Kiểu gì nhỉ? À. Thật ra thì mình đi ăn sáng mình ăn ở đấy luôn ấy, chứ mình không thích đặt đồ về. Thật ra thì là nhiều lúc mình đặt đồ về mình cũng không thích người ta là bỏ đồ bỏ đồ ăn của mình vào mấy cái hộp nhựa, hay là đồ nhựa về đâu.
Ờ, chứ hông đặt đồ về. Ừm, mình đồng ý với bạn tại vì, ờ, cái nhựa nhiều khi nó ra nhựa nó cũng rất là nguy hiểm cho sức khỏe của mình.
Đấy. Ừm. Độc, đúng không? Mà, kiểu, nhiều ở ở nước ngoài mình không biết như nào nhưng mà ở Việt Nam mình thấy là đồ ăn các thứ người ta hay bỏ vào hộp xốp, với là hộp nhựa các thứ ấy, xong mới nhất là mấy cái đồ nóng mình thấy rất không yên tâm mà.
Ừm. Đúng rồi. Mình hồi hồi trước á thì, kiểu, mình thấy là người ta còn đựng cả bịch ni lông nữa cơ. Thì mình thấy trời ơi, nó rất là nguy hiểm tới sức khỏe của người tiêu dùng luôn. Nhưng mà nên là, ừm, thôi thì mình, ờ, k kiểu, tự chuẩn bị cho chăm sóc cho bản thân mình thì mình tự lấy cái cà-mèn đi theo. <laughs>
Hay đấy, ừm. Đúng rồi. <laughs> Đúng, đúng, đúng. Đấy. Ừ, ừm. Đúng, đúng. À, ơ, thế à? <laughs> Thế mua về, đúng không? Cầm cầm theo cặp lồng. Ừm.
Ừm, nhưng mà như bạn là nhanh nhất đi ra ngoài ăn luôn.
Đúng rồi, thì mình thì mình thích ăn ở đấy luôn vì nó đầy đủ gia vị các thứ, mà mình ăn nó ấy các thứ, nêm căn chỉnh các thứ OK. Kiểu mua về nhà mà mình lại phải mất công lấy bát đũa ra ăn cho sạch sẽ các thứ xong lại mất công rửa. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ủa nhưng mà, kiểu, bạn thường làm gì để giảm mấy cái rác thải nhựa hàng ngày trong gia đình bạn?
Ừm, ừm. Ờ, thì chắc là mình không dùng rồi, hoặc mình có thể tái chế nó, như kiểu là, mốt mình mua đồ từ siêu thị về các thứ, ta cho mình túi túi bóng nhựa ấy, xong mình tận dụng nó luôn làm túi rác.
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cũng hay.
Đấy, đấy, đấy. Ừm. Hoặc là mình sẽ giảm thiểu những cái đồ nhựa nhiều nhất có thể, mình kh căn bản mình không không thích dùng đồ nhựa, nhưng mà thi thoảng vẫn phải dùng đồ như, kiểu, mua mấy chai nước này, các thứ, các thứ, đúng không?
Ừm, ở nhà thì, kiểu, mình, ờ, ưu tiên đựng nước ở trong mấy cái chai thủy tinh á thì mình thấy, ơ, mấy chai thủy tinh thì mình đựng xong mình rửa, ờ, thì nó cũng sạch hơn, còn nếu mà mình đựng chai nhựa nó đúng rồi, mình đựng mấy chai nhựa thì nhiều khi nó bị đục á, cái cái nếu mà cái nhựa nó không tốt á, nó bị đục, nó khá là, ừm, nhìn nó không được đẹp nữa.
Đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng, đảm bảo hơn, đúng không? Ừm. À. Thế à? Ừm, đúng rồi, thật ra mình thấy là, như kiểu, đồ nhựa người ta hay bảo là nhựa này, nhựa kia các loại này, có loại bỏ lò vi sóng được, có loại bỏ không á, các thứ, các thứ mình thấy là loại đã là nhựa thì độc hết, nó đều là hạt vi nhựa cả nên mình dùng vào thì nó cũng ấy thôi.
Ừm, đúng rồi.
Đúng không? Ừm, đấy, đấy. Thế thì theo bạn ấy thì là cái việc, ờ, sử dụng nhựa trên thế giới này thì bạn nghĩ có cách nào để hạn chế không?
À, thì mình thấy thật ra các nước bây giờ nó cũng, ờ, đưa ra khá là nhiều cái, a, phương pháp để mà giảm cái rác thải nhựa, ví dụ ví dụ, giống như là, họ sẽ khuyến khích là người ta đi siêu thị, ờ, mang mang theo túi vải chẳng hạn, hoặc là, ờ, mang nói chung là mang theo những cái túi của mình theo, hoặc là những trong cái siêu thị thì khi mà người ta đựng rau, đựng nấm gì đó thì người ta sẽ có những cái túi túi giấy đúng rồi, chính xác, nên là cũng là giảm được cái nylon, rồi mình đi mua đồ ăn thì mình mang đồ của mình theo.
Ờ, ờ. Phương pháp, phương pháp nào? Phương pháp gì nhỉ? À! À! Cũng cũng hay. Ừm, ừm, ừm. Người ta là cho túi giấy, đúng không? Ừm, hay quá! Ừm, ừm, cũng khá là hay! À, giống kiểu ngày xưa mình mình, c đ ờ, như như, kiểu, ngày xưa thì nhà mình cũng, kiểu, đi đâu cũng hay mang theo cái cặp lồng à, nhập cái cặp lồng mà cái bị quai của cái bị ấy, kiểu, cái giỏ, ừ, đấy cái giỏ mà xách xách được ngày xưa ấy, đấy thì đi đâu cũng cầm theo đấy xong bỏ vào à. Nhưng mà giờ, kiểu, cầm theo đấy nó bất tiện hơn so với c cầm túi bóng, đúng không? Cứ bỏ vào túi bóng cái là xong, tiện. Đấy, thành ra là cũng bị p lệ thuộc vào nó. <laughs>
Ừm, còn bạn thì sao? Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, đúng, đúng. <laughs> Với lại, kiểu, mình có thể ở nhà thì mình có thể tái sử dụng mấy cái chai lọ thủy tinh. Thì mấy cái, ơ, thủy tinh thì nó có thể dùng được nhiều lần, chứ còn nhựa thì mình thấy cũng không biết được nó có ra cái chất nhựa đúng rồi.
Đúng rồi, đúng rồi đấy. Dùng vài lần là nó cứ, kiểu, gì ấy, đúng không? Dùng vài lần là toàn mùi nhựa à?
Ừm, ờ, với nếu mà mình mua nhựa tốt á thì nó cũng ô kê, nhưng mà mình thấy nó cũng xuống cấp nhanh hơn là so với thủy tinh.
Đặc biệt là nước ấy. Rồi, thật ra mình thấy cũng đã là nhựa thì nó cũng độc hết, chẳng qua là nhựa xịn thì nó độc ít hơn, còn nhựa đểu độc nhiều hơn. <laughs> Đấy, đấy, đấy.
Ừ, chắc vậy. <laughs> Ừm, nhưng mà, kiểu, như bạn thì cái cái thay đổi cái thói quen trong cái việc sử dụng nhựa thì bạn thấy có khó không?
À, <yawns> có. Với mình là có, bởi vì hiện lại mình đang không ở quê mà mình ở Hà Nội ấy, thành ra là nước uống mình ph phải đi mua ở ngoài về, mà mua ngoài thì có hai trường hợp.
Ủa? Ồ, bạn hông có nấu, kiểu, giống như hoặc tại hồi xưa ở Việt Nam thì mình, kiểu, hay nấu nước đun sôi rồi để nguội rồi chế vô chai.
Ờ. Hay đun sôi, đúng không? Ừm, nhưng mà cái nước này nước máy thành ra nó cũng đun sôi cũng không yên tâm lắm mà, người ta toàn lọc qua Clo các thứ, nó cũng nhiều chất độc.
À, ra vậy.
Ừ, để làm sạch, đúng không? Bởi vì là nước ở Hà Nội nó ô nhiễm lắm, thì thành ra là người ta phải lọc qua các lọc qua Clo rất là nhiều ấy, thì mình thấy nó cũng không yên tâm mà, thì là, ừm, khi mình phải có hai lựa chọn, một là mua cái bình 20 lít, đúng không? Xong ở ngoài người ta bơm vào nhưng mà cái đấy mình không yên tâm bởi vì thứ nhất là bình nhựa, th thứ hai là, kiểu, cái nước người ta bơm chắc gì đã sạch, đúng không? Đúng là nước kia lọc ra như nhau, hai là mình sẽ ra ra ngoài, ừm, siêu thị mình mua mấy cái chai nước 1.5 lít về. Đấy, ừm, nhưng mà nói là nó đắt đắt hơn nhiều so với việc là dùng cái bình nước 20 lít, nhưng mà mình thấy nó khá yên tâm à.
Ồ. Ừm. Ừm À. Ờ, đúng, nó là bình nhựa. Ừ. Ờ. Tại mình thấy nhà mình thì lắp, kiểu, máy lọc nước luôn á, thì nó sẽ tiện hơn là mình đỡ phải vác vác về. Ừm.
Đúng rồi, đấy, đấy. Ừm, đúng rồi, yên tâm hơn. Đúng, đúng, đấy, thì cũng khá là tiện, ở ở, quê mình có mấy cái đấy, xong chưa kể bà mình cũng hay thích đun nước nữa, thành ra là, kiểu, lọc xong cũng đun cũng hay.
Ừm. Ừm, đun xong thì nó chắc nó cũng chết một phần vi khuẩn. <laughs>
<laughs> Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, nó cũng đỡ sỏi thận hơn, đúng không? Uống nước sôi đỡ s đỡ bị sỏi thận.
Ừm. Đúng rồi, c mình thấy thì, kiểu, hạn chế cái việc dùng nhựa thì với người trẻ thì mình thấy nó khá là chủ động, nhưng mà với những người mà có tuổi hơn á thì mình thấy tại vì trước giờ từ nhỏ tới lớn họ đâu đúng rồi, nên là, kiểu, nó thành thói quen rồi, nó, kiểu, rất là khó để thay đổi.
Ừm. Đúng, trước giờ người ta vẫn dùng, đúng không? Trước giờ người ta vẫn dùng có thấy vấn đề gì đâu. Đúng, chuẩn nha. Đấy, đã thành thói quen thì nó rất là khó, chưa kể là nhất là những người, kiểu, người già, đúng không? Họ bảo: "Sắp chết rồi quan trọng gì", đúng không? Đấy. <chuckles>
Ừm. Ừm. <laughs> Như thế thì chịu rồi. <laughs>
<chuckles> Đúng không? Thì người ta cũng có cái ý đúng của người ta, đúng không? Mình cũng mình cũng thấy hợp lý. <laughs> Biết đâu mai sau mà già mình cũng dùng một cái văn đấy thì sao, đúng không?
Ừm. Ừm, mình đồng ý với bạn. <laughs> Biết đâu được, người già thường hay, ờ, khó bỏ chính kiến lắm. Với lại, ờ, mình thấy á một phần thì nghĩ là mình nghĩ là chính quyền hoặc là mấy doanh nghiệp cũng nên có cái vai trò trong cái việc giảm rác thải nhựa đó. Ờ, ví dụ như là họ ừm.
Nên nên thế, nhưng mà mình nhưng mà mình thấy ở ở Việt Nam nhá, là người ta cái ch cái vụ là phân loại rác thải các thứ thì nó không ăn thua.
Ờ. Ừm.
Đúng không? Kiểu là, rác tái chế, rác không tái chế, rác tự nhiên, rác vô cơ các thứ chả thấy đâu, thùng nào cũng là thùng nào hết a.
Đúng, tại mình thấy họ hổng có phạt á, nê ở ở nước ngoài thì, kiểu, sẽ co lâu lâu sẽ có những người họ đi họ mở thùng rác ra họ check, mà họ thấy có có bạn, c mở ra họ check mà họ thấy mà mình bỏ rác thải nhựa mà trong hổng trong cái thùng tái chế là họ phạt, nên là, kiểu, nhiều người họ cũng sợ với hại, ơ
Ừm, đúng rồi. Chuẩn luôn. À. Ồ, à. Ủa, thế thì là bây giờ giả sử như là túi túi rác ấy, đúng không? Thì người ta là dùng túi rác, à, bằng ni-lông hay túi rác bằng cái chất liệu gì?
À, bên mình thì vẫn là túi rác bằng nilon bạn, nhưng mà cái túi nilon nó kiểu là biodegrade là, kiểu, có thể phân hủy được á, nên
À, như vậy túi nilon không phân huỷ được, đúng không?
Đúng rồi, cái loại mà túi nilon phân hủy được nên nó cũng khá là bảo vệ môi trường.
Mình hiểu, mình hiểu. Đúng mà, không hủy được thì vứt sang bên sang bên vứt sang bên tái chế, đúng không?
Đúng rồi. Chính xác.
À! Rồi, mình hiểu, hiểu, hiểu, khá là hay. Đấy, bên này thì ngày xưa là cũng có ơ, được được tầm 1-2 năm hay 1-2 tháng gì đấy, à, cũng dần cũng kệ à, phiền. Bởi vì là bây giờ là người dân chỉ để rác ra ngoài cửa ấy, xong sẽ có một cái xe người ta đến người ta thu rác đi, đấy, xe xe xe đẩy đấy.
Ừm. Ừm. À! Đúng, đúng, có mấy lần mình về Việt Nam thì, kiểu, mình thấy cứ vứt, mọi người cứ vứt hết vô một cái bịch, rồi đem cái bịch đó ra trước cửa nhà sẽ có người đi thu.
Đúng rồi, vứt đúng rồi, trước cửa xách tay đúng rồi, <laughs> chứ bây giờ bảo mỗi nhà, kiểu như, kiểu, nhà Hà Nội, đúng không? Bảo mỗi nhà chuẩn bị cái thùng rác, rác tái chế, rác không tái chế, lấy đâu ra chỗ, đúng không? Ngõ ngách các thứ.
Ừ, đúng, bạn nói chính chính xác, không có chỗ, trừ khi là những cái khu đô thị đã huy hoạch rồi sau này á thì mình nghĩ mới có chỗ, chứ còn nội thành là thôi, bó tay. <laughs>
Ồ. Đúng, đúng. <laughs> Đấy, và chưa kể là nó không như bên kia là, kiểu, đất đất nó rộng, đúng không? Thì mỗi người người ta chuẩn bị cho mình một cái thùng rác riêng được, đúng không? Còn dân đây thì nó nó đâu có thế được.
Đúng.
Hân đây có
À, ở đây là thùng thùng rác thì mình thấy người ta phát luôn, kiểu là, mỗi nhà là sẽ có 2 thùng. Đúng rồi, cái kiểu là cho
À, được phát thùng, à, à, OK quá, còn kia là mình phải tự chuẩn bị thùng ấy. Đấy, kiểu là, nhiều lúc cũng không muốn mang thùng ra ngoài đâu, chỉ muốn để túi ở ngoài thôi, bởi vì sợ để thùng ở ngoài nhiều lúc người ta xách cả cái thùng đi à. <laughs>
À. Ờ, ra vậy, tại vì ở bên đây họ sẽ phát thùng để tại vì cái người mà đi thu gom rác á, là họ không có dùng tay, họ sẽ đi bằng họ lái xe. Hông, họ họ, ờ, họ lái xe thì trên cái xe đó họ sẽ điều khiển cái cần á, nó gạt ngay đúng cái khớp thùng rác đó rồi đọc họ sẽ đổ vô. Ừm.
Ờ, vứt lên cái ấy, đúng không? Họ thay thùng luôn, đúng không? Rồi, rồi, mình hiểu, mình hiểu. Rồi, rồi, nhớ, nhớ, nhớ, mình hiểu rồi, đúng rồi, thế có một ông đằng sau, đúng không? Xong ông đấy là, kiểu là, lấy cái gạt đấy để gắn vào cái thùng.
Không, không, không, không có người nào ở đằng sau hết á, chỉ có 1 người ừ, chỉ có 1 người lái chiếc xe đó thôi, và lái đúng tới cái thùng ờ.
Không có người luôn, chịu. Wow! Ô! Thế à, sao mình nhớ trên phim ấy, ừ, mình nhớ là trên phim, kiểu, có một người lái nhá, xong một người đứng ở cạnh cạnh cái thùng xong người ta cứ đu, đu, đu cái xe ấy.
À, không, hông có bạn. Ờ, mình thấy là chỉ có một một ừm, một người, ờ, một người lái rồi cái cái xe nó có cái cần xúc, xốc cái thùng đó lên luôn.
À, thế à, thế trên phim nó rất trên trên phim lạ nhỉ? <chuckles> À, thế hiện đại hơn ngày xưa chứ, bởi vì như ngày xưa mình nhớ là, kiểu, phải có, p hải có mẹ.
Sẽ không có ai đứng ở sau hết, ừm, hiện đại hơn. Mình nghĩ chắc, ơ, trên trên phim rồi chắc, ừm, thời xưa nó quay thế hệ lúc trước quá.
Ừ, đấy, đúng rồi, mình mình thấy cũng khá hợp lý mà. Kiểu là một ông lái nhá, xong một ông đằng sau người ta sẽ cầm cái thùng rác, người ta đặt lên cái cái máy để cái c để cái cái cần nó tự đổ vào trong trong thùng ấy, xong nó sẽ nghiền ra rác đấy luôn, đấy.
Ừm. Bây giờ là nó nó tự canh luôn, nên là mình thấy khá là hay.
À, giờ máy móc hiện đại nhỉ, giờ thế là giờ mấy ông mấy ông mấy ông hót rác là mất đi một một một một ấy rồi, một thùng <laughs> Mất đi một công rồi. <laughs> Ờ ha.
Ừm, mất đi một người. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bạn nghĩ là những cái sản phẩm mà thay thế cho nhựa đó, thì thà bạn sẽ thà bạn thấy nó có thân thiện với môi trường hông?
Thật ra thì là mình nghĩ là nó thân thiện, nhưng mà về về sản phẩm nhựa mình nghĩ là có một thứ duy nhất là nhựa nó không nên thay thế bằng những cái sản phẩm khác, đó chính là ống hút. Bởi vì mình đã thử qua ống hút bằng gạo này, ống hút bằng giấy này, ống hút bằng nhựa mình vẫn thấy là mình uống đồ uống uống ống hút bằng nhựa vẫn là ngon nhất. Kiểu, nó không bị lẫn vị đi mấy cái khác ấy, <laughs> kiểu, dùng ống hút giấy mà ngồi lúc nó nát này, đúng không? Nó tan vào giấy còn uống ống hút bằng, à, bằng gạo, thì nó bị lẫn cái vị gạo, gạo hay gì ấy nó không không ngon.
Ừm. Ờ. Ừm, mình cũng thấy vậy. Chính xác, tại thật ra uống Ờ, nó nán. Nó có cái vị đúng của mùi gạo hoặc là ống hút bằng tre thì từ mình cắn mình cắn một cái là mình mới tại tính mình hay ngậm ống hút á, mình ngậm cái là nó bị nứt liền, thì nó rất là bất tiện, ờ.
Cao su, cảm giác nó hơi cao su tí. Ờ. Đúng rồi, nhưng mà bằng tre nó cũng không ấy, bằng sắt thì cũng bẩn bẩn, cảm giác bẩn bẩn tại vì không rửa được, đúng không?
Đúng rồi, chính xác, bằng bằng inox thì, kiểu, mỗi lần rửa thì mình cứ cảm thấy nó ghê ghê thế nào ấy, kiểu, mình
Đấy, kiểu, rửa nó không sạch. Ừm, đấy, mà chứ, kiểu, là inox mình mình thấy mùi mùi, đúng không? Kiểu, cảm giác hơi mùi mùi mà, kiểu
Ừm, với sau này thì mình còn dùng một cái loại nữa là thủy tinh, ống hút thủy tinh. Ờ, cái đó thì ờ, đúng nó rễ dễ vỡ á, nhưng mà nên là mỗi lần rửa thì mình cũng khá là cẩn thận. Nhưng mà đúng là mình hút bằng cái đó thì mình thấy nó ô kê nhất, cũng, kiểu, nó có thể bảo vệ môi trường.
Ờ, thuỷ tinh à? Ờ, thủy tinh có vẻ ô kê chứ, nhưng mà dễ vỡ. Ừ. <laughs> Đúng rồi, ô kê nhất là vẫn là ống hút nhựa, đúng không? Là, kiểu, đi đâu, đem đi đâu cũng tiện ấy. Đấy, và người ta cũng còn chuẩn bị cho mà nó free nữa, đúng không? Kiểu, hút nhựa, ơ, free chứ mấy ống hút kia đắt tiền cứ thế là nhiều lúc người ta tính phí à. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng, đúng. Cái đó là, kiểu, mọi người phải mua về rồi tự chuẩn bị xài riêng cho mình thôi thì được.
Ôi. Ờ, ờ, thật ra thì mình thấy, kiểu, nhiều lúc uống cà phê mang đi các thứ ấy thì là người ta cũng dùng nhiều đồ nhựa.
Ừm, với, a Ừm.
Đúng không?
Ừm, đúng, đúng rồi. Ừm.
Đấy, đấy, mà thấy này lúc đấy thay bằng cốc giấy hợp lý hơn.
Ừ, bây giờ thì đa số là mình thấy mấy cái quán cà phê với mấy quán trà sữa là họ đã thay bằng cốc giấy hết rồi, thì nó ừm, nó khá là ổn.
Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà cốc giấy lại đắt hơn mấy cốc kia, thành ra nhiều chỗ họ cũng không muốn thay. <laughs>
Ồ, vậy hả? Ơ, chắc là giấy rồi còn phải tráng thêm cái lớp gì đó để cho nó không thấm nước.
Kiểu, cái cốc Đúng rồi, phải tráng lên một lớp các thứ thì không không bị bọc, bởi vì là bằng giấy mà bạn, đồ đựng đồ nước các thứ nó sẽ bị ướt, đúng không? Ướt xong nó nát nát ra, nó hỏng, bây giờ là phải bọc cái gì đấy.
Ừm. Đúng. Ừm, nhiều khi chính xác mình cũng đang suy nghĩ cái chất bọc đó thì mình nghĩ là cũng phải là nhựa thôi, mà dạng nhựa mỏng. Ừm.
Và mình đang không biết cái chất bọc đấy nó có bị <laughs> ờ, thật ra thì là như, kiểu, đồ uống ấy, thì mình mới đọc được là cái những cái đồ nh đựng bằng nhôm như, kiểu, là Coca-Cola các thứ ấy, thì người ta phải tráng qua một cái lớp mà lớp đấy cũng độc hại à.
À, đúng, đúng rồi. Thì mấy mấy ly giấy mà nếu mà tráng cái lớp nhựa thì mình thấy chắc cũng như không, <laughs> nó cũng vô bụng. Ừm.
Đấy đấy, thì là ng <chuckles> Cũng không biết như nào, đúng không? <laughs> Nếu mà tráng một lớp nhựa cũng như nhau. <laughs> Ờ, cũng năm ăn năm thua nhưng mà ít ra vẫn cảm giác nó cảm giác thôi, nó đỡ đỡ hơn là so với dùng đồ nhựa nguyên chất, đúng không?
Đúng rồi. Ừm, hoặc là nếu người ta dùng cái loại tráng nhựa mà cái loại nào cũng có thể tan được luôn, phân hủy dễ phân hủy thì cũng OK, cũng bảo vệ môi trường.
Đấy. Ờ, rồi mình hiểu, ồ, đúng, cũng h cũng hợp lý, nhưng mà không biết là có hại về sức khỏe không thôi. Ơ, về phần môi trường chắc là nó giải quyết được nhưng mà về sức khỏe chắc cũng phải có vấn đề gì đó, đúng không?
Ừm. Ừm, chắc phải, ờ, chục năm sau mình mới biết được. <laughs>
Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng, đúng, đúng thì căn bản nà đời mà, được cái lọ mất cái chai, đúng không? Bây giờ bạn muốn bảo vệ được môi trường, thì bây giờ bạn vì phải đồng ý là cơ thể dễ bị hại hại hơn một tí. <laughs>
Ừm. Ừm. Ưm, cái đó thì thấy nó cũng hơi nguy hiểm ha. <laughs>
Ừm, cũng đúng. À, thôi thì hôm nay cũng rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe cũng như chia sẻ với mình về cái chủ đề này nha.
Ừm,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
Ừm, OK, OK. Chúc bạn ngày mới tốt lành nha. Bye bye.
Ừm, bye bye bạn.